بصراحة لأ، يعني يمكن أنتِ لفتِّ نظري لحاجات كتيرة أوي، زي مثلًا أنا ما فكّرتش قبل كده إن أنا أعمل دراسة جدوى أو إن أنا حتى المشروع هيكلّفني إيه، ولا المشروع حتى هياخُد منّي وقتها قد إيه، ولا مثلًا هاحتاج فيه إيه، كل الحاجات دي أنا ما فكّرتش فيها، يعني يمكن أنا كنت دايمًا إن أنا باحاول إن أنا أفكّر إن أنا عايزة أحُط إيدي ع يعني على بداية الطريق، فيمكن دي حاجة برضه يعني هترسم لي أصلًا الطريق من أوّله؛ فهاحاول بصراحة إن أنا أعملها، بس هو أنا هيكون عندي خِبرة كفاية إن أنا أعملها، والّا هاحتاج إن حد يساعدني مثلًا حد يكون عنده خِبرة أكتر في ال في الحسابات والحاجات دي كلّها؟
اهم. بالضبط. اهم بالضبط. اهم، ما هو بالضبط بُصّي آآ طبعًا هتكوني محتاجة حد آآ يساعدِك آآ في البداية آآ ده لكذا سَبب زي ما قُلت لِك أنتِ آمم لسه آآ آآ خبرتِك في مجال سوق العمل مش مش واسعة بما إنِّك لسه متخرّجة، آآ ده شيء لا يعيبِك في شيء، بالعكس آآ ده يعني ي يحفّزِك زيادة إن أنتِ تتعلّمي، إن أنتِ آآ تتعرّفي على ناس، تكوّني علاقات كويسة في في سوق العمل تنزلي ممكن تقابلي آآ ناس اشتغلوا الشُغل ده قبل كده أو عَملوا براند لنَفْسهم وتسأليهم هُم ب عَملوه إزاي، ابتدوه إزاي تجوّني تكوّني خِبرة تكوّني كل يعني أو ع لو عندِك أسئلة تجيبي الإجابات بتاعتها بشكل من الأشكال، تسألي حد ت لمّا تتعرّفي على ناس آآ أو علاقات دايرة علاقاتِك بتوسَع، تقدري توصلي للناس بشكل أسهل، ده هييجي بُناءً على إيه، هييجي بُناءً زي ما قُلت لِك إن أنتِ الأول لازم يعني آآ آآ تحددي أنتِ عايزة إيه تحم تحددي الأهداف بتاعتِك تزج تجزّئيها لأجزاء صغيّرة، بحيث إن أنتِ لمّا يكون عندِك سؤال تعرفي توصلي للسؤال ده بسهولة، أو تعرفي د توصلي لإجابة السؤال ده بسهولة، آآ إن أنتِ ت تحتاجي لحد يساعدِك ده ده شيء يعني يكون كويس جدًا، آآ يعني زي ما بيتقال كده بالمَثل إنه إيد على إيد بتساعد. فأنتِ آآ دايمًا حُطّي هدف وارسمي الخِطّة وامشي عليها خطوة بخطوة، كل خطوة ادرسيها كويس س قبل ما تاخديها، ما فيش مشكلة إن أنتِ واخد تاخدي وقت التأنّي في الأمر ده ده شيء مش غلط، بالعكس آآ بيخلّيكِ تِتِقني الموضوع بزيادة بحيث إن أنتِ ل توصلي لنتيجة تكون ما فيهاش ولا غلطة. فاصبُري على نَفْسِك وخُدي وقتِك وأكيد إن شاء الله هتوصلي للي أنتِ عايزاه، ما دام أنتِ واضح من كلامِك إن أنتِ فعلًا عندِك الشغف والطموح، فأكيد بلا شَك با دام بتسعي هتوصلي.
إمم. بالضبط. بالضبط، عندِك حق. يعني بجد حقيقي أنا عايزة أشكرِك على كل النصايح اللي أنتِ قدّمتيها لي، أنتِ بجد سهّلتِ عليّا كتير أوي. شكرًا ليكِ.
العفو على إيه، أنا دايمًا في خدمتِك، شُكرًا.

للأسف لأ، يعني للأسف مش عارفة آخُد ولا خطوة ومش عارفة حتّى أبدأ منين، مش عارفة حتّى اللي بيعملوا brand بيبدأوها إزاي، بيقعدوا يفكّروا إزاي، هحتاج فلوس إزاي؟ طَب أنا مش معايا فلوس، طَب أنا مثلًا هاقعُد قد إيه على أمّا أعرف أعمل حاجة زي كده؟ وهل لمّا يعدّي بّيا سِنين هافضل لسّه عايزة نَفْس الحاجة دي؟ يعني هل أصلًا لمّا يعدّي بيّا سِنين، هافضل بنَفْس الشَغَف، هاعرف حاجة أصلًا لو عدّى عليّا وقت؟ مش عارفة، بجد خايفة العُمر يسرقني، وخايفة يعدّي عليّا وقت وأنا ما باتحرّكش من ككاني وأنا ب ما أعملش أي حاجة.
إمم. إمم. اهم. اهم. بُصّي، أنا عايزاكِ في الأول كده تهدي على نَفْسِك خالص، وإن أنت ما تحسّسيش نَفْسِك إن الدنيا خلاص يعني بتنتهي، بالعكس أنتِ لسّه قُدّامِك الدنيا واسعة جدًا و أ أنتِ لسّه سِنِّك صغير، فبالتالي لسّه قُدّامِك يعني وقت إن أنتِ تفكّري وتخطّطي وتشتغلي وتجيبي فلوس كمان. آآ، يعني أولًا كُون إن أنتِ لسّه متخرّجة طبيعي بكون عندِك حماس آآ، زيادة، ويكون عندِك نشاط آآ تقدري تستغليه بشكل كويس. أنتِ دلوقتي قُلتِ جملة يعني حلوة أوي، إن أنتِ يعني عارفة آآ، القدرات الحالية اللي عندِك وبالتالي إن أنتِ نِفْسِك تحلّيها شوية عشان تعرفي توصلي لحلمِك ال اللي أنتِ نِفْسِك تحلميه اللي هو ال الbrand بتاعك. آآ، يعني حتّة إن أنتِ برضه لازم تبتدي تشتغلي عشان تجيبي فلوس ده شيء مطلوب طبعًا. طيب هل يعني ده أنا كنت عايزة أسألِك بقى فيه، هل مثلًا حد من صحابِك قال لكِ طَب ما تيجي مثلًا تعالي نشتغل مع بعض، آآ، تعالي ندخُل الشركة الفُلانية نجيب شوية فلوس آآ، نحول شوية بحيث إن بعد كده ممكن نعمل brand أو أنتِ تفتحي brand بتاعك وأنا أعمل حاجة تخُصّني؟ هل ح ح في أي حد من صحابِك عنده نَفْس الشَغَف والطموح ده؟